เราอะค่ะ มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่บ้าน แล้วก็ที่ออฟฟิศอะค่ะ ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้เลยอะ
อ่า คือไม่ ขอสอบถามนิดหนึ่ง ที่ไม่สามารถโฟกัสได้เนี่ย คือ เหมือนว่ามันมีสิ่ง อ่า สภาพแวดล้อมอาจจะมีการแบบ มีเสียงรบกวน อะไรแบบนี้เหรอคะ? รบกวนช่วย อ่า อธิบายให้ ให้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะ
อือฮึ ใช่ คืออย่างงี้ ที่ทำงานของเราอะ คือทั้งที่ทำงาน แล้วก็ที่บ้านด้วยเลยดีกว่า ซึ่งที่บ้านก็มีปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมเหมือนกัน ก็คือทำให้เราอะมีปัญหาต่อ ต่อการทำงานน่ะ เอาง่าย ๆ สภาพแวดล้อมของเราที่บ้านอะค่ะ 1 มีเด็ก อะไรอย่างเงี้ย โอ๊ย... โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมอะค่ะ คือ
อืม อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ ๆ อืม ค่ะ
สติสตังอะ กระเจิดกระเจิงไปหมดเลยอะ
อืม ก็คือมีเด็กอยู่ในบ้าน เพราะฉะนั้น ก็แน่นอนเด็กเขา ก็จะต้องมีการเล่น อ่า เสียงดัง... อะไรกันแบบนี้ ใช่ไหมคะ? แล้วก็เลยทำให้คุณ ไม่สามารถที่จะโฟกัสงานได้ เมื่อกี้เห็นคุณบอกว่า ทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้าน แล้วก็ที่ออฟฟิศด้วย ก็คือเหมือนแบบทำงานที่บ้านด้วย ทำงานที่ออฟฟิศด้วย อย่างงี้นะคะ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ เพราะว่าอย่างงานของเราเองอะ มัน เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เป็น work from home แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอะ ก็คือทำงานที่บ้าน แต่พอที่บ้านของเราเองอะ ปัญหาของเรา ก็คือ 1 ที่บ้านของเราเองอะ ด้วยความที่มีเด็กด้วย 2 แล้วก็ เอ่อ บ้านของเราเองอะค่ะ ก็มีธุรกิจอย่างอื่นด้วย มันก็เลยเหมือนกับว่า เวลาที่เรานั่งทำงานอยู่ อย่างเงี้ย กำลังนั่งคิดพรอเจกต์ 1 พรอเจกต์อะ มันเหมือนมีอะไรผ่านแว็บ สติ ร แล้วก็จากที่เราก้มอยู่ เราก็จะเงยหน้าขึ้นมาแล้ว อ้าว! เราจะเขียนอะไรต่อเนี่ย? ฉันจะไปยังไงเนี่ย? เออ มันก็สติเราก็จะหลุดไปเลย อะไรอย่างเงี้ย อืม...
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม เข้าใจ ซึ่งเป็น เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้เลยเนาะ เพราะว่าการ ที่มีเด็กวิ่งเล่นในบ้าน อะไรแบบเนี้ย แล้วมันก็ทำให้เราอาจจะแบบสูญเสียโฟกัส ซึ่งกำลังตั้งใจทำงานอยู่ แล้วอาจจะมีเสียงเข้ามารบกวนหรือมีเด็กวิ่งผ่าน อะไรแบบเนี้ย ใช่ไหมคะ? ทีนี้อะค่ะ อยากสอบถามอีกนิดหนึ่งว่า อ่า ปัญหาที่เกิดหมายความว่า ว ในกรณีที่เด็กส่งเสียงดัง หรือว่า อ่า ที่เขาวิ่งเล่นเนี่ยค่ะ คือ คือมันเป็นช่วงเวลาไหนคะ ที่บ่อยที่สุด?
ใช่ ด้วย ด้วย อือฮึ คือ ถ้าช่วงเวลาที่ลูกของเราอะค่ะ ที่เขาวิ่งเล่นบ่อยที่สุด ก็คือเอาตั้งแต่เช้าเลยแล้วกัน จน ถ จนถึงแบบ 11 โมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วที่สำคัญ คือ มันเป็นช่วงที่เรากำลังโฟกัสอะ เรื่องของเนื้องานอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรามีประชุม ส่วนใหญ่เราก็ประชุม เอ่อ 9- 9:00 โมง สิบ โมง สิบเอ็ด โมง แต่จะบอกว่า เป็นช่วงที่แบบพีก ๆ ทั้งนั้นเลยอะ สิ่งที่มันมารบกวน ก็คืออย่างที่บอกอะ ก็อย่างลูกเรา แล้วก็ด้วยความที่ที่บ้านเราอะ มันอยู่กันหลายคนด้วย แล้วก็ทุกคนก็ เอ่อ มีภารกิจและธุรกิจหลายอย่างของเรา มันก็อยู่ที่บ้านด้วย อะไรอย่างเงี้ย มันก็มีคนเดินผ่าน หรือบางทีสักพักอะค่ะ เราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ เอ่อ ของตก อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อืม อืม อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจได้เลย อย่างเงี้ยนะคะ ก็อยากจะลองแบบ อ่า แนะนำในอันดับแรก ก็คืออาจจะ อ่า ยัง ลอง ลองจัดเป็นเหมือนแบบว่า อ่า มุมส่วนตัว เพราะว่าการที่ อ อ่า เด็ก ๆ เนี่ยเขากำลังวิ่งเล่นกัน ก็คือเป็นช่วงเวลา ช่วงเช้าที่เรากำลังประชุมอยู่ด้วย เราเข้าใจว่าเด็ก ๆ อาจจะไม่ได้ยัง ข ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนใช่ไหมคะ? ถึงแบบยังอยู่บ้านกันอยู่ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? ก็ ก็ ค่ะ
อืม ใช่ ถูกต้อง ใช่ เพราะว่าอย่างของเราเอง ใช่ไหม มันก็จะมีเด็กที่เข้าโรงเรียนด้วย แล้วก็ เด็กที่ตอนเนี้ยช่วงปิด เทอม เนี่ยอาทิตย์หน้าก็หายใจโล่งแล้ว ก็คือ หนึ่ง เอ่อ ก 1 กุมารเข้าโรงเรียนแล้ว <chuckles> อีก หนึ่ง อีก หนึ่ง กุมารเนี่ยยังอยู่ที่บ้าน แล้วก็มีพี่เลี้ยง ก็ให้พี่เลี้ยงช่วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหา ก็คือตอนที่เรานั่งทำงานอยู่แล้วแบบ เหมือนพี่เลี้ยงเขาไปทำงานบ้าน... อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้มาโฟกัสตรง ตรงลูกของเรา บาง บางทีอะนะ เขาก็เอาลูกของเราอะก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่ง อ่า แล้วลูกของเรา เอ่อ พอพี่เลี้ยงเขาเผลออะ ธรรมชาติของเด็กอะเนาะ มาแล้ว ต้วมเตี้ยม ๆ มาแล้ว พร้อมกับนกหวีดอะ คิด ดู
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ก็ ย ค่ะ ก็สบายไปอีก ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ มาหาคุณแม่ อืม เข้าใจเลย ค่ะ ก็อย่างงี้แล้วกันนะคะ อยากจะขอแนะนำว่า อ่า ใน ก ในกรณีนี้ก็ยังดีที่แบบ อ่า น้องอีกคนหนึ่งก็ไปเข้าโรงเรียนแล้วเนาะ แล้วก็เหลือคนหนึ่ง แล้วยัง ยังมี อ่า มีพี่เลี้ยงที่ยัง อ่า ได้ให้ความช่วยเหลืออยู่ ก็อยากจะแนะนำเป็น อ่า ป ประเด็นแรก ก็คือถ้าเป็นไปได้อาจจะเหมือนแบบว่า อ่า จัด จัดตารางของคุณ แล้วก็ของพี่เลี้ยงอะนะคะ อย่างเช่น ถ้าคุณต้อง ต้อง โฟกัสในช่วงเช้าเป็นพิเศษ เพราะว่าคุณมีประ ชุม อ่า คุณก็อาจจะบอกว่า... อ่า พี่เลี้ยง อ่า รบกวนให้คุณพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะ จัดเวลาแบบหลัก ๆ เลยสัก 2 ชั่วโมงเนี้ย ให้พาน้อง ๆ ให้พาน้องคนที่ยังอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะ ไปเดินเล่นนอกบ้าน หรือว่าไปสนามเด็กเล่น หรือพาไป อ่า อ่า สถานที่นอกบ้านน่ะค่ะ ให้เขาได้ ไปได้เล่นกับเพื่อนด้วยอะไรด้วย แล้วก็คุณสามารถจะโฟกัส กับงานของคุณได้เต็มที่ แบบคือไม่ต้องมีใครทำของเล่นหล่น หรือวิ่งเล่น หรืออะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ อ่า คุณพี่เลี้ยงเขาก็ ค่ะ ได้เลยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ถูกต้อง อ๋อ อืม ค่ะ อืม อ ค่ะ ใช่ แต่ถ้าเป็น อือฮึ แต่ถ้าพอเป็นเด็ก ใช่ไหมคะ พอเด็ก โอเค ขอบคุณนะสำหรับคำแนะนำที่ อันเนี้ยแบบบาง บางทีอะค่ะ ก็ใช้ ใช้วิธีนี้เหมือนกัน อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะ แต่เด็กของเราอะ มันเป็นเด็ก ม เด็กมันเป็นลิงอะค่ะ มัน มันซน มันก็หายไปสักพัก... ใหญ่ ๆ อย่างที่คุณแนะนำเหมือนกันน่ะค่ะ แล้วก็กลับมาอีกแล้วอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม แต่คุณ ส คุณต้องการ ที่จะใช้เวลามากกว่านั้น อย่างงั้นใช่ไหม คะ?
<chuckles> <chuckles> ใช่ ใช่ ๆ ก็อยากจะใช้เวลาที่ ที่มากกว่านั้นอีกสักนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยแบบว่า เอ่อ ก็เคยเหมือนกัน ก็คือให้พี่เลี้ยงเนี่ย เอ่อ พาไปเล่นที่อื่นอย่างที่คุณแนะนำมาเหมือนกันน่ะค่ะ สรุปสุดท้ายอะค่ะ เด็กอะพอเรา ด้วยความอาจจะเป็น ไม่แน่ใจอะนะ อาจจะได้อยู่ห้องแอร์ ใช่ไหม พอไปข้างนอกนาน ๆ ปุ๊บเริ่มงอแง
อะฮะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อ่า อยู่ อยู่ไม่ได้เพราะว่าติด อ่า ชินอยู่กับห้องแอร์ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ
อื้อฮือ ก็เอาเป็นอย่างงี้แล้วกัน ถ้า ถ้าลองแบบ ส ส สักประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมง พา พาไปข้างนอก แล้วพอน้องเขาเริ่มแบบว่า แล้วในส่วนของคุณ ก็คือจัดตารางเวลาว่า อ่า คุณพี่เลี้ยงพาไปข้างนอกสัก 1 ชั่วโมง แล้วอีก 1 ชั่วโมงต่อมาในช่วงของ อ่า ที่คุณยังประชุมอยู่ ก็อาจจะ ณ ตอนนั้นคือให้คุณ อ่า ลองจัดเป็นเหมือนแบบว่า ห้อง ห้องทำงานน่ะค่ะ ให้ ไม่ให้ คือแบบปิดมิดชิด อ่า ปิดประตูคือแบบไม่ให้มีใครสามารถเข้ามาได้ อ่า ไม่ทราบว่าพอจะมีห้องอะไร ที่สามารถแบบจัดเป็น แยกเป็นห้องทำงานแบบนี้ได้ไหมคะ?
อือ ค่ะ อ๋อ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ เอ่อ ห้องทำงานน่ะ มัน มันก็มีอะนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นด้วยตัวเราเองด้วยแหละ ไม่ค่อยชอบนั่งในห้องทำงาน เรามีความรู้สึกว่า มันอยู่ในห้องเหลี่ยม ๆ แล้วรู้สึกตัวเองแคบ แล้วงานของเราอะ มันเป็นงานที่จะต้อง ครีเอต ประเด็นก็คือแบบ ต้อง ต้องคอย ครีเอต ต้องแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม ค่ะ อือฮึ ๆ เข้าใจเลย ก็ถ้าไม่อย่างงั้นนะคะ ในกรณีที่ อ่า คุณต้องการที่จะใช้ อ่า มีไอเดียใหม่ ๆ มี ครีเอต อ่า สิ่งใหม่ ๆ อ่า สำหรับงานของคุณ ก็อาจจะเป็นในกรณีที่ ในเมื่อ อ่า คุณลูกอาจจะอยู่ข้างนอกนานไม่ได้ แล้วถ้าเป็นใน อ่า คำแนะนำในการที่หากคุณออกไปหาเหมือนแหล่ง อ่า อ่า ร้านกาแฟที่เค้าเป็นร้านกาแฟแบบ แบบ อ่า มี มีที่ทำงานให้เป็นเหมือนกระจกให้คุณมองข้างนอกออกไปได้ หรือว่าเป็นแบบมีที่ส่วนตัว มีร้านกาแฟบางร้านที่เขาทำให้แบบ อ่า สามารถพวก อ่า ทำงานออนไลน์ อะไรแบบเนี้ยนะคะ nomad อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เขาสามารถ อ่า ออกมาทำงานนอกบ้านได้ แล้วก็มีความเป็นส่วนตัว อันนี้ อันนี้ก็เป็นอีก อ่า เป็นทางเลือกหนึ่งอะนะคะ ถ้าต้องการแบบ อ่า มีไอเดียใหม่ ๆ หรืออีกแบบหนึ่ง ก็อาจจะเป็นการฟังเพลง แล้วก็ใช้ อ่า ใช้ อ่า เป็น เป็นหูฟังที่เป็น อ่า ตัดเสียงอะค่ะ noise cancellation ที่เขาพูดกันนะคะ ที่ตัดเสียง ก็คือเพื่อที่จะแบบ
ใช่ อ๋อ ค่ะ อ้อ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ้อ หูฟังใช่ไหม? อืม ค่ะ ๆ อ๋อ
กัด ตัด ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทั้งหมดเลยแบบเนี้ยค่ะ ก็จะเป็นอีกตัวเลือกอีกแบบหนึ่งค่ะ
ค่ะ อืม ขอบคุณนะคะ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะ เดี๋ยว เดี๋ยวอันเนี้ยเราต้องลอง ลองไปใช้แล้วล่ะ ก็อาจจะต้องแบบหาวิธีจัดการน่ะค่ะ แต่ทีนี้อีกอันหนึ่ง ก็คือที่ออฟฟิศของเรา ก็เหมือนกันน่ะค่ะ ซึ่งก็ค่อนข้างวุ่นวาย "ต้องใช้คำว่าวุ่นวาย" คือที่ทำงานของเราอะ ด้วยความที่แบบโต๊ะมันยาว ๆ ใช่ไหมคะ พอโต๊ะมันยาว ๆ ปุ๊บก็นั่งกันตรงข้าม เอ่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยแบบ เขาเรียกว่า ฟรีสไตล์อะเนาะ มันก็จะมีโต๊ะ มันจะไม่มีห้องส่วนตัวต่างคนต่าง ต่างนั่ง สิ่งที่ตามมา <tsk> คือขณะที่เรานั่งทำงานอยู่อะ เราไม่สามารถโฟกัสกับเนื้องานได้สักเท่าไร เพราะว่ากำลัง กำลังทำงานอยู่ปุ๊บ อ้าว ก็ได้ยินเสียงคนนั้นคุยกับคนนี้ คนนี้คุยเรื่องนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เราอะ เอ่อ ไปต่อไม่ได้ เอ่อ ต้องใช้ประโยคแบบนี้
ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ่า อย่างงี้ขอสอบถามนิดหนึ่งที่บอกว่า เป็นโต๊ะยาวเนี่ยค่ะ แล้วมี มีอะไร อ่า เหมือนมีอะไรกั้นกลางระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานบ้างไหมคะ? หรือว่ามองเห็นหน้ากันด้วย อืม อืม ก็คือ ก็คือแบบว่าต้อง ต้องกลั้นใจห้ามคุยกันนะ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ เข้าใจ เอ่อ เข้าใจค่ะ ก็เอาเป็นอย่างงี้ละกัน คือในกรณีแบบนี้นะคะ ถ้า ถ้าคุณลองแบบใช้ ใช้ใน ในลักษณะเดียวกันเป็นเหมือนแบบว่า ใส่หูฟังที่เป็นปิดเสียงเนาะ ถ้าเสียงนั้นมันทำให้ เอ่อ รบกวนคุณไม่ให้มีสมาธิ อย่างงี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าหากการ การใช้เครื่อง เอ่อ ใช้หูฟังแล้ว แต่แบบยังไม่สามารถช่วยคุณได้ ณ ตรงนี้ เพราะว่าสายตาด้วย เนื่องจากว่าไม่มีที่กั้นใช่ไหมคะ อาจ จะมี คนอาจจะเดินไปเดินมาใช่ไหมคะ? อืม
อือฮึ ไม่มี มองเห็นหน้ากันเลยจ๊ะเธอ มองเห็น หน้ากันยาว ๆ เลย <laughs> ใช่ ๆ อือฮึ ค่ะ อือฮึ มันโฟกัส ใช่ ใช่ ๆ ไม่มีที่กั้น อืม ใช่
พอ- พอ ค่ะ พอ
อ เราก็เลยคิด คะ! เราก็เลย อ กิ เราก็เลยคิดว่าแบบ เออ เราก็เลยใช้หูฟังแล้วก็เปิดเพลง แต่ว่าบางทีอะ มัน ต้องบอกว่ามันก็ยัง ยังหลุดอยู่เหมือนกัน ถามว่ามันมีส่งผลไหม? ก็ ส่งผลเรื่องอารมณ์นิดหน่อย ต้องประมาณแบบนี้
ค่ะ อืม ค่ะ ๆ เข้าใจได้ค่ะ อย่างงี้ก็อยากจะแนะนำเป็น ถ้า ถ้าเป็นเรื่อง อ่า มีคนเดินผ่านไปผ่านมา แล้วก็ทำให้เราแบบว่าหลุดโฟกัสใน ใน อ่า หน้าที่การงาน ในงานที่เรากำลังทำ ณ ตอนนั้นนะคะ ก็อยากจะให้เป็นเหมือนแบบว่า ถ้ามีการประชุมอะค่ะ อยากให้คุณลองนำเสนอไอเดียนี้ให้กับทาง อ่า หัวหน้างานหรือผู้จัดการไปเลย เพราะว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะ คือให้ ให้เขาบอกว่า "เอ่อ ยังไงรบกวน อ่า อย่างน้อย ๆ อะค่ะ คือทำงาน อ่า เป็น เป็นเหมือนข้างนอกห้องร่วมกันได้ โอเค ไม่ได้มีปัญหาเข้าใจได้ อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เอ่อ กับเพื่อนร่วมงาน ดิฉันเข้าใจนะคะ" อันนี้หมายถึงนำไปเสนอกับ อ่า ใช่
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ให้ ให้เรานำไปเสนอ เอ่อ กับหัวหน้างาน ใช่ไหมคะว่า ขอพื้นที่ ส่วนตัว เพราะเป็นงาน ครีเอต จ ต้องการให้เราทำแบบนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ อะไรแบบนั้นก่อน อันดับแรกก็คือ อาจจะเริ่มเป็นเหมือนแบบว่าจากเล็ก ๆ คือแบบทำ อ่า เป็นที่กั้นน่ะค่ะ เป็นเหมือนที่กั้นระหว่างเรากับเพื่อน แบบเนี้ยค่ะ ก็ไม่ใช่ทำให้เราคนเดียว ก็เหมือนทุกคน เชื่อว่าทุกคนก็ต้องการความ มีความเป็นส่วนตัวเล็กน้อย เราทำงานในห้องโล่ง ๆ กัน ก็คือได้ยิน อ่า เพื่อนร่วมงานคุยเยอะ แล้ว ใช่ไหมคะ แต่ว่ามันก็จะต้องมีเหมือนแบบ อ่า ห้องของใครของคนนั้น ก็โดยทำเป็นที่กั้นเล็ก ๆ ระหว่างคุณกับเพื่อน ร่วมงานแหละ ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ข้างหน้าค่ะ เป็นล็อก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะเป็นอีก อ่า แนะนำหนึ่งดูว่า อ่า จะได้รับการพิจารณาไหม? ก็เหมือนเป็นไอเดียไอเดียหนึ่งที่นำเสนอกับ ที่ทำงานน่ะค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม ๆ อ๋อ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ เดี๋ยวต้องลองแล้ว ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ ๆ ค่ะ ก็เราคงต้องเอาไปลองใช้ทั้ง 2 ไอเดียนี้แล้วแหละว่า แบบมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน? อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ไอเดียสนุกมากเลย ขอบคุณมากเลยนะคะ
ค่ะ ค่ะ ยินดีมากค่ะ สวัสดีนะคะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ